あの、一つ相談したいことがあるんですけど。
あ、はい。
まあ、最近、ま、今住んでる町から、そうですね、これから1年後ぐらいに大学を卒業するか、ま、大学院に行くか、他の大学院に行くかみたいなことがいろいろあるんですけど、選択肢が。で、それで、その今住んでいる町に残って、今の大学院に行くのか、それとも、まあ、他の大学院に行くのか、それとも就職をするのかとか、そういうことで色々悩んでるんですけど、なんかアドバイスとかってないですか？
ええ。 うん、なるほどですね。1年後に向けて、今ちょっとどうしようかということで、悩んでるということですよね。
そうですね。
そうですね。あの、決めるにあたって、いつまでにそれを決めればいいっていうのは、あの、タイミング的なものはあるんですかね？
まあ、多分就職だと、もう、ん、もうそろそろさすがにあれですね。始めないといけないみたいな感じで。
あ、そう、そうですよね。い今ってご自身の中ではどれどの線が一番強いとかって決まってますかね？
まあ、自分にはなんか、大学院に行くのが、まあ、一番現実的かなとは思ってますね。
うん、ふんふん。そうすると今、ええ、今の大学の大学院で、今の町で暮らすというようなかたちですかね。
そうです。それは多分すごい一番可能性としては高いんですけど、やっぱり その、ま、今は住んでる町はそんなに大きくなくて、ま、結構学生として暮らすには、まあ、退屈っていう感じる人は結構多そうな感じのまあ、場所なんですね。それ、自分はなんか、そうですね、それこそなんか東京だとか、ま、関西の大阪とか京都だとかそういう大きい街になんか出て暮らしてみるのも悪くないんじゃないかなっては思ったんですけど、え、でも、別に大学院を卒業して
はい。 うーん、ふん。ああ、そうなんですね。 ああ、なるほど。
まあ、就職をした時に、多分なんかそこら辺って結構、住めるチャンスがありそうな気が自分はするんですね。
はい。
うん、だから、わざわざその、大学院を、その、結構、ほかの大学院を受けるとかって面倒くさいというか、苦労を結構無駄な苦労をするんですよね、ほかと比べると。
うん、それもありますよね。
まあ、でも
うん。
それはなんか、価値があることなのかなって、そこまで、まあ、思ってますね。
あ、そうなんですね。ちなみに、えっと、今大学で3年間、あの、過ごされてると3年間ぐらい過ごされてるかと思うんですけれども、えっと、それは地元なんですか？それとも大学に行った時に今の町に来たっていうかたちなんですかね？
はい。 ああ、地元じゃなくて、大学の進学にねん、ときにこっちに来てる感じですね。
あ。 ああ、そうなんですね。あの、ご自身があの、幼い頃に育った町と今のあの、大学の町っていうのは、どのような違いがありますか？
ああ、そうですね。自分がちっちゃい頃に育った、メインで育った町が名古屋だったんですけど、ま、そのあとに親のつ仕事の都合で結構アメリカでななんか、アメリカに行ってて、アメリカの中でも
はい。
すごい田舎のミシガン州ってとことカリフォルニア州ってとこに、まあ、住んでたりしたんですけど。
あ、そうなんですね。
のなんか、結構、ま、いろんな、すごいタイプの町に住んできてて、そうですね。今の町は、そのカリフォルニアとか、その名古屋と比べると、まあ、ちょっと田舎かなって感じで。
うんうんうんうん。 ああ、そうなんですね。
ま、でもまあ、ちっちゃい町な感じがしますね。その2つと比べると。
うーん、なんかあの、国内も国外も、そしてあの都会も、まあ、ちょっと栄えてない町も両方住んでるってことで、今までの中でももうかなり経験が豊富なんですね。
そうですね。だからなんか、比較対象がすごく多くて、ああ、なんか、ここはこっちの方が良かったなみたいなことを結構考えちゃうので、やっぱり。
<laughs> ああ、となるとこの3年間は少しちょっと、あの、自分が想像している住みやすい街よりかはちょっと地味かなっていうような生活って、こ感じですかね？
そうですね。まあ、なんか、自分が今住んでるところが結構車がないと、すごくやることの選択肢が限られる場所で。
うんうん。 はい。うんうん。
地下鉄は、まあ、あるにはあるんですけど、まあ、なんですかね、それをだけを頼りにして行動すると… ま、なんかすごい、縛られている行動範囲がしてしちゃうするんですよね。だからそれが結構自分は、なんか行きたいと思ったところに、すぐなんか、バスだとか地下鉄とか電車を使っていけないのは結構嫌だなっては、学生なので車もないですし。
ああ、そうですよね、車社会で車がない状態だとちょっと厳しいところも、もちろんありますよね。
そうですね。
うん、なるほど。まあただ、あの、そんなこともありつつも、ちょっと学業とかに関しては、ま、そこまでその、阻害になるものがないから、大学院にはスムーズにそこで行くのも、まああと、2、3年だったらありかなぐらいの感じで今おも思われてるって感じですかね？
そうですね、やっぱりやっぱりその、意外と大学院の入試がすごい大変だとか、結局引っ越しとかにすごいお金がかかるだとか、そういうのもあったり、ま、あと、今住んでるところは、その比較的そんな大きい町じゃないんですけど、それだとやっぱり住む場所が安くて、割とそこそこ良いところに住めるんですよね。
はい。 はい。 あ、それ良いですね。
はい、なので今住んでるところも、意外と意外とっていうか、多分都内とかだと絶対住めないぐらい、すごいおっきい部屋に住んでて、ま、それでも別に、んそんなに高いわけでもなくて、普通ぐらいの値段で住めてるので、いやこれで多分東京とかに行くと同じ値段になったら、すごい駅から歩くか
うんうん。 うんうん。 うーん、うんうん。 はい。
ユニットバスとかそういう感じになっちゃうのかなって思って。
ああ、でもそうかもしれないですね。もうほんとに、今どんどん、あの、賃料とかも上がってるので。
ま、そういうのを考えるとやっぱり、都会に行くのもなんか、それはそれで大変そうだなって、学生のうちは確かに、特に大変そうだなって思いますね。
うん。 あ、でもなんか話聞いてる限りは、ちょっとその、刺激とかその不便さっていうのはありつつも、ま、その、大学院くらいまではちょっと今の町で、あの、例えば就職されたりとかしてから、ちょっと新しい町でも、ま、割とそのいいチョイスなのかなみたいな感じで、固まってはいらっしゃいますかね？
まあ、うーん、なんつのぞうなんですかね。まあ、でも結構、一番、ここに残るのが円い選択肢なのかなと最近は自分の中では思ってますね。
うんうん、そうですよね。なんか今聞いてる限りだと、そこまでのほんとにこう一番困ってることとか、そういったことがそこまで大きくはないのかななんて、ちょっと思ったんですけれども、それよりかなんかあの、しっかりと、その引っ越した際に生じる可能性のあるデメリットみたいなものをしっかり分析されてるなと思って。
うん。 ああ、まあ、そうですね、やっぱり 結構、田舎ってその費用親にかかる費用とか、そういう面でも割と抑えられるので、そこそこ田舎だと、やっぱり、そうですね、関東に行くと多分今の生活費がすごいかさむと思うんですね、親にとっても。ま、それはちょっと自分にとっては
はい。 うーん。
なんだかなというのか、ネックな感じではありますね。
ああ、いや、素晴らしいその、ま、分析というか、そうですよね。ま、確かにちょっと大学院でその、まあ、親の、お仕送りとか、あとあの、勉強、学業に専念しないといけないって状況ですと、まあ、そほんとに素晴らしい、その考え方かなと思いますよね。 逆に言うと、もしご自身で、そのあの親の仕送りとか関係なく、ご自身のその稼ぎとかで住むようになったら、もう迷わずに今引っ越して、あのちょっと都会の方に出たいっていうような感じなんですかね。
うん。 そうですね、なんか、結構関東の方に一回住んでみたいなとは思ってて。やっぱりなんかいろんなイベントとか、すごいいろんななんですかね、ま、テーマパークとかそういうの全部ほとんど、あと海外旅行に行こうと思ったら、なんかすぐ空港が近くにあって、なんか安いチケットもあって、みたいな感じで、すごい、選択肢がやっぱり都会の方がすごく多い気がしてしまって、その休みとかの時にできることの。
うーん。 あ、そうですよね。うん。
ま、それが、すごくやっぱり都会に住むメリットなのかなとは、最近思ってますね。
そうですね。だからそういうタイミングでなんか引っ越して、そういう新しい街にっていうのは、すごいなんかあの、自由の幅も、あと、学生の時も忙しいと思うんですけれども、就職されたらさらになんか忙しくなると思うんですね。
うん。 そうですね。
あ、そういう時になんかその、まあ、お金と引き換えに時間を買うじゃないですけど、そういった形でなんかそうなったタイミングで、あの、都会の部分都会に出てきてっていうのはいいかも知れないですね。
うん。 そうですね。たしかもあれすね、社会人になってからだと多分、あの、お金の心配が多分結構、まあ、自分で全てが、まあ、け完結するので、ま、しん親のなんか心配とか負担とかをしなくていいってのが、すごく多分自分の中で大きくて。
はい。
まあ、少し高くつくようになるものも、別にまあ、自分で、ま、責任を負っているので、そこは ま、なんとかなるかなってのがすごい、きむ自分の気持ち的にはあって、やっぱり。
そうですよね。 いや、なんかすごいその、そうなってくるとほんと、数年後にこのしゅ就職、もしかしたらすぐかも知れないですけども。
んま うんうん。 うん。
その大学い行かなかったらもう就職活動なわけじゃないですか。
そうですね。
それがだから終わってその、ご自身でその生活するようになったら、ちょっと引っ越すっていうような形だと思うんですけど。
はい。
あの、なんか、どこの土地がいいなとか、どこがいいな、みたいなものってちょっと決まってたりとかするんですかね？
ああ、そうですね、やっぱり関東近郊だとなんか 自分がその、カリフォルニア州に住んでたってこともあって、すごい海が好きなんですけど、なんかやっぱり、関東なのはら辺で海といったらなんか、神奈川のなんか、らへんだなって思ってま、そうですね。神奈川のそうですね。海がなんか見える、なんですかね、江ノ島のあくあたりだとか、まあ、横浜のあたりだとか、そういうところに住めたら結構、ま、休みの日とかも、あんま遠出しなくても海に行けるってのもありますし、なんか、ま、よ横浜の近くに住んだら横浜もありますし、なんかすごい
はい。 はい。 そうですね、港とかそういう感じですと。
便利そうだし、なんか毎日の生活もすごい楽しそうで、やっぱ横浜いいなとは思ってますね。
はい。 そうですね、なんかあの、一般的にアクセスも、あの、東京に30分とかで、渋谷ですとか新宿にも出れますし、ほんとに海も近く、あの、行けますので、とてもあの、お勧めでいい場所だと思います。
そうですね、やっぱりあとは、他だと福岡とかもなんか全然関東じゃないけどなんか、すごい住みやすいとかはなんか、巷で聞いたりはしますね。
あ、そうですね。あの、空港とかも近いですし。
あと、ご飯が美味しいだとかもよく聞くので、すごいいい場所なんだろうなってのは
はい。 あ、なるほど。でもなんか、都心部でも、その、海が近くてっていうと結構、あの、具体的に色々と決まっていて、素晴らしいですね。
そうですね、なんか結構、なんか考えが固まってきた気がするのでなんか、これをなんかもとに、また、将来のことを結構いろいろ考え直す時間が、多分いるんですかね。
そうですね、あの、就職活動をいつするかっていうので、ちょっと変わってくるとは思うんですけれども、なんかいろいろと具体的に、あの、考えて分析されていますので、はい、いいあの、街に引っ越せることを願っておりますので。
あ、ありがとうございます。